Je pense aussi. Bon là ça a pas tué la série, avec Game of Thrones, mais tout le monde était unanime sur la fin catastrophique, heu, de bah, de la série. Donc forcément ça a pas eu de conséquences, parce que c'était la fin. Donc ils avaient pas prévu d'en refaire d'autres. Mais en tout cas, heu mais j'ai jamais rencontré, un fan de Game of Thrones qui m'a dit que la fin était géniale. Donc il y a eu quand même je pense qu'il y eu quand même des, hem
Oui. <chuckles> Oui. Mais après vu que c'était déjà la fin, la ça a pas pu la la la la série a pas pris fin prématurément vu que c'était déjà la fin, en soi, heu
Non. Mais je pense qu'il y eu quand même des retours très virulents, heu, contre pe contre HBO, contre, heu, les créateurs de l de l de la série et cetera, heu, mais je oui je pense que oui. Ça veut dire que, je pense que les, heu à l'inverse les fans aussi sont capables, heu, notamment dans tout ce qui est univers un peu fantaisiste, un peu de super héros parce que les gens, voilà, connaissent les bouquins, connaissent les comics, heu et cetera. Donc ils sont plus à cheval sur les détails, sur la la cohérence avec la série. Donc je pense que oui, ils ont aussi ce pouvoir là de de mettre fin à à à à une série, heu. Bah, de toute façon en fait, le plus simple au final c'est de ne pas regarder, donc la série elle est pas renouvelée et puis la série prend fin, quoi. Donc heu, c'est tout à leur in
Ah bah, ça c'est clair. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui c'est clair, oui, oui, heu, clairement. C'est, heu, le le plus simple au final, c'est clair et est-ce que tu penses qu'il y a un ri
De de faire des séries é exactement.
risque du coup, que les séries elles deviennent un peu trop taillées pour les réseaux? Heu, carrément en privilégiant du coup les moments, heu, clippables un peu, heu, pour mettre sur TikTok ou quoi et les punchlines, au détriment justement de la narration et des personnages?